Да. И деньги деньги любит. <chuckles> Да или какой-то проект. Да, вот нэ ты чё-то задумал, да, какой-то творческий, любой проект. Если ты начнёшь о нём рассказывать, знаете: "А я задумал". И расскажешь это, вот, а, 99 % он обвалится, он не б его не произойдёт, а, с ним.
<laughs> Да. Мгм. Мгм. Да, а потом будут ещё тебя корить: "Ой, ты вот столько рекламиро говорил, а у тя ничего не получилось".
Да, да. А где он? Не надо говорить вообще, потому что он может действительно и сам по себе отвалиться. И ты никому ника ничего не обещал. И вообще он, вот, какой-то, вот. Это правильное к совершенно замечание. Вот эта вот поговорка, а, и она не тока к деньгам относится, но и к любым, к своему делу. Что пока ты задумал что-то, ты делай его, а, ну просто молча делай и не делись ни с кем. Ага, вот.
Да. Мгм. Мгм. Да. Чтобы потом ни перед кем не отчитываться.
Ну и вообще, чтобы, н-да, э и в первую очередь, чтобы вообще проект удался вот. Так что на этом вот. <chuckles>
Н-да. Вот. А насчёт вообще ошибок. Сколько вот в нашем мире вот всё-таки изобретений, великих вещей, людей появилось. Всё из-за каких-то, может быть, ошибок.
Да, благодаря ошибке, кстати. Да да да. Это, кстати, пенициллин был открыт благодаря ошибке, а, доктора с этими, у него, а, зэп зацвёл раствор. Да.
Да. Да, химические элементы некоторые также были открыты учёными. Вот столько вещей, да, из-за ошибок. Так что, а, в них нет ничего плохого. Это главное понять. И вот, и жить так вот.
Да, да-да. А. Да да да, абсолютно с вами согласен. С этим, но так с этими, м.

Ну и да, нет, я согласен, конечно. Но это вот действительно, это такой психологический барьер. Я ещё объяснил его: есть свой собственный психологический, о чём вы сейчас говорили, а я ещё говорил, а есть вот такой, как там, знаешь, вот учитель у тебя такая девушка, и ты не хочешь, э, в грязь лицом, удаи А это уже ещё добавляет ещё один такой неожиданный, м, а, барьер. Ну, ну да, преодолел я его тоже. Ну вот. Н но сказать, что та, мне легче. У меня продвинулось там где-то, допустим, если про язык и этот барьер, но всё равно ещё есть, и надо ещё с эт с этим работать, э, другими словами мяс Но мне уже легче, потому что я не э, действительно меньше, а, боюсь, э, ошибаться из-за этого, поэтому и
Мгм. Мгм. Да. Конечно. <laughs> Конечно, согласен. Мгм. Мгм. Да. Мгм. И это правильно, да. Я вот з
Ну да. Мгм, да, мгм.
заметил, что еще такую интересную вещь, что иногда ошибки нас вообще ведут по другому пути. И вот иногда даже эт как не ошибки, вот бывает, у нас есть какие-то цели, планы, которые мы ставим, думаем: "Вот щас пойдем по этому плану и вот к чему-то придем". Но из м, тут происходит какая-нибудь ошибка, вот ситуация. Ты вот ошибился, сделал что-то не так, и всё, пошел по другому пути. Не так, как ты хотел, но в итоге же всё всё равно может прийти к чему-то хорошему. Я вот уверен, у каждого из нас были ситуации, когда мы ошибились, и это привело нас к чему-то новому, другому, необычному.
Мгм. Мгм. М. Да. М-да, да, да. А я вот хочу ат спросить: а вот, э, если вы вот ошибаетесь, ну, или где-то ещё ошиблись, или чего-то не знаете, вы говорите честно об этом, там, своим, там, рус ну, родственникам н э, друзьям? Или вы скрываете от этого, стараясь с себя, ну, чтоб выглядеть поумнее, что ли, или как-то так, посолиднее?
Мгм. Ой, ну, вот, это одн э, такой, э, эм, такая вещь, что я раньше часто говорил, да, о своих ошибках, потому что я не считаю это что-то таким странным. Ну, и настолько часто говорил, что вот теперь, когда я р говорю это кому-то из своих близких или друзей, они сразу с т обычными эмоциями: "Ой, это же он, он как всегда совершил какую-то ошибку". И меня вот эта уже надменность, что я любитель совершать ошибки Такой: "Не, я всё-таки не буду им о своих ошибках рассказывать. Они мои, мои любимые".
Мгм. Мгм. Мгм. А, понятно, понятно. Да, у меня тоже такое бывает. Действительно, э, если слишком всем всё рассказывать, особенно, ну, из близ из близких людей, там, друзья или родственники, они действительно высокомерно уже начинают на это смотреть. Думают: "Опять, значит, этот. Ну, мы так от тебя и ждали. А что ещё от тебя можно ждать?"
Мгм. Да. Да. Конечно, да. Да. Или не доверять, и могут что: "Вот ты же столько ошибок делаешь, куда тебе что-то доверять?" Т вот такое тоже бывает.
Да да да да да да. Такое тоже да, действительно. Легче, кстати сказать, о своих ошибок ошибках другому человеку, чужому намного.
Хотя, наоборот, лучше довериться Да. Ну, наоборот, лучше довериться, думаю, человеку, который совершает много ошибок, потому что он же на них учится. Вот, по идее, вот человек умнее, а, других окружающих с какой-то стороны, если так подумать. Либо очень безалаберный человек тоже бывает.
<chuckles> Ну